Sim, a maioria você está certa. Com certeza, com certeza.
A gente tem que olhar também a falta disciplina, entendeu. A falta de disciplina, a falta de organização. Por exemplo, meu filho, quando ele trabalhava home office, aí ele trabalhava no quarto, deitado na cama, botava o computador.
Uhum.
Eu jamais conseguiria. Ele consegue, eu não consigo, e ainda coloca um fone de ouvido, ouvindo uma música, eu falo: "Hum, bom. Mas tudo bem, né". No meu caso, quando eu comecei a trabalhar remoto, como eu tenho um closet
<laughs> Você, pelo que eu estou vendo, é old school, a escola antiga. Né.
É, eu, olha, eu gosto do meu modelo, sabe. Aham, sim.
Isso, não, eu falo como como, eh, como elogio, porque realmente, eh, o que você essa crítica que você trouxe em relação não foi uma cri não sei se foi uma crítica, mas em relação ao seu filho, eh, as pessoas realmente, uma postura, eh, mais conservadora, e uma postura de sentar em uma mesa, realmente dá mais uma concentração do que você ficar deitado, por mais que algumas pessoas conse consigam fazer a mesma coisa deitado.
Claro, e E eu não Ah, eu gosto. Isso. Mas consegue até certo ponto, que aí depois você vai ver que esqueceu não sei o quê, cadê o carregador, cadê o não sei o quê.
Hum, exato. Uhum.
Sabe. Quando, nessa época que ele trabalhava remoto, nós morávamos em outro apartamento, tinha um escritório super bonitinho que a gente até dividia. Porque as coisas têm que ter o seu lugar, as pessoas querendo, gostando ou não, organização é para vida.
Com certeza.
O seu subconsciente, você só porque você trabalha remoto não quer dizer que você você pode, mas você não deve trabalhar de pijama. Você tem que se arrumar, sentar, tan-tan, para o seu subconsciente entender que acabou a hora do sono, agora está na hora do trabalho.
Exato. É, senão você não se leva a sério também, né.
Exatamente. Começa uma bagunça que você não percebe o tanto que você está bagunçando a sua cabeça. Então, eu estou te falando isso, porque o que que está acontecendo, eu no começo do meu trabalho, eu trabalhava no meu closet, porque era um lugar bem
Você está desabafando então, né. Ou você quer algum conselho específico?
tranquilo. Estou desabafando, foi o que eu disse para você. Não, era era só para colocar
Acho que você sabe, enfim. Eh Aham.
É, colocar para você o que que está me incomodando no meu espaço de trabalho, sabe. Porque assim, eu mudei, eu trabalhava lá no closet, mas acontece que o closet dá para o quarto e o quarto dá para rua, acaba tendo barulho. Que que eu fiz, eu vim para varanda, que é uma varanda grande
Tá, tá. É, eu percebi. Uhum.
eu dividi essa varanda porque eu fico em um canto que ninguém me vê, eu não vejo ninguém, tá. Tenho, de certa forma, uma janela bonita que dá para um jardim bacana.